Ouais, d'accord. Donc des beignets aux légumes, enfin comme des beignets, heu, enfin, oui, des des légumes frits, mmh mh pas mal. Et les patates farcies avec la touche, heu, relevées, heu, au curry. <gasps> Rien que d'en parler, ça donne faim quand même, hein?
Mmh mh. Ah, oui, c'est ça. Ah, ouais, ouais, ouais, exactement, c'est vrai. <laughs>
<laughs> Bah, un grand merci pour tout ça. Franchement c'était, heu, c'était super, super intéressant parce qu'en plus rien qu'en parler, on peut très bien imaginer, heu, comment ça se faisait donc franchement un grand merci.
<chuckles> Eh, bah, écoute avec plaisir, parce que c'est vrai que ça m'a ça m'a fait, heu, un petit peu chaud au coeur, là, de de me remettre un petit peu à cette époque, heu, de mon enfance et de mmh, d'avoir, heu, un petit peu l'odeur, heu, comme le goût dans la bouche et l'odeur au nez, ouais, de de de ces pommes de terre farcies et puis, heu et puis les les beignets râpés, là. C'est je crois je crois qu'il va falloir que j'aille cuisiner bientôt. <laughs> Merci à toi.
Mmh. Et tu es liée? Ouais, tu es liée totalement. Ah? <laughs> Un grand merci. Merci beaucoup.